Hum, entendi. Olha, me parece que seria interessante pra vocês, de repente, passar finais de semana, passar feriados nessas cidadezinhas que são potenciais lugares que vocês se mudariam, sabe. Pra sentir o clima, pra ver se vocês gostam mesmo, pra ver como é de noite, de dia, de sábado, de domingo, sabe, pra ter uma visão, assim, o com olhos de quem tá prospectando uma mudança, sabe, que é diferente dos olhos de quem está de férias, né.
Sei, muito bom. É. Sim. Totalmente.
Então eu recomendo isso, a princípio. Que se você tiver: “Ah, olha, a gente está aberto a várias cidades, mas tem 2 que são meio nossos xodózinhos”, passa um tempo nessas cidades, tenta viver ali e ver como que assim, até imaginar como seria uma rotina de uma vida ali, visitando a cidade, sabe. Pode ser um começo. Uhum. Pode ser um começo isso. E aí
É, totalmente. Aham. Ótima ideia. Muito bom. É. Eu gostei dessa ideia, porque eu já eu tinha falado com o meu marido para gente começar a ir alguns fins de semana, visitar algumas igrejas, mas não é a mesma coisa de estar ali vendo o dia a dia, né.
Hum. É, com certeza. E aí, essas cidades seriam muito longe da onde vocês estão ou vocês têm uma uma coisa
É umas 5 horas de carro, não é tão longe não.
Hum. É, não é superlonge, mas também não é superperto para dar uma passadinha, né. <laughs>
Não, não, não, teria que ir, pegar, tipo, um Airbnb e ficar lá umas 2, 3 semanas, né, para ver. Só que aí tem esse custo extra, né.
Tá, tá.

E ao mesmo tempo também a gente tem a igreja que a gente vai que a gente, eh, tá bem envolvido atualmente com vários projetos, hã, e que não é, assim, na mesma cidade onde a gente mora mas é onde a gente vai, a gente dirige para lá várias vezes por semana, então
Certo. Está, então pelo que eu estou entendendo vocês estão bem estabelecidos aonde vocês moram agora, vocês já estão aí há um tempo, certo?
Sim, estamos aqui tem tem bastante tempo, aham, sim, é, e é por isso que eu estou assim meio paralisada perante essa situação sabe, porque, eh, são muitas coisas que a gente tem já aqui estabelecido, e ao mesmo tempo um desejo muito grande no coração de se mudar, sabe? Então assim, são, e e existe essa possibilidade, né, e não é uma coisa que tipo assim: "Uau, impossível", então, é sa é como se fosse muitas opções, sabe, para tomar uma decisão de vida que realmente é importante pra gente, né, eu acho que a gente tá em um período da vida assim meio de transição, as filhas já são adultas, as 2 já mudaram de casa, sabe, então é um um momento que a gente precisa realmente avaliar o que que a gente quer pra pra para o resto da nossa vida, né, para o exatamente, então eu tô é ne é aí onde eu estou.
Certo, certo. Uhum. Certo. Aham. Claro. Para o futuro. Ah, tem é verdade. Certo, mas me diz uma coisa você quer desabafar ou você gostaria de pensar que a gente pense talvez juntas em algumas formas de te ajudar?
Então é isso, eu gostaria é então, gostaria de algumas dicas, de repente, alguma forma que você de repente enxergue a situação de forma diferente, né, pra pra me pra poder me ajudar a chegar em uma solução.
Aham.

Sim. Nada se perde, mas, ao mesmo tempo, se vocês costumam ir todo domingo, ou se vocês costumam ir toda semana, vai ser legal, de fato, vocês terem essa comunidade nova, eh, suprindo também essa necessidade de vocês, e até abrindo caminhos pra novas amizades, novos contatos mesmo, né.
Exato. Exatamente, exatamente. É. Eu só me senti, assim, meio paralisada, pelo fato, eh, de de realmente eu nunca ter vivido em uma cidade me mais rural, sabe. Eu nunca vivi em uma cidade, eh, pequena. Nunca vivi no sabe. Então, assim eu acho que são muitas é é é muita muita muita coisa para decidir, sabe. Tipo, não que seja de muitas coisas, é uma coisa só, mas, eh, apesar de ter muitas opções, é um passo muito grande Justamente, é.
Certo. Uhum. Sim. É um passo grande. É. Sim, é totalmente compreensível. E, talvez, eh, por isso a ideia de visitar a cidade, eh, ou visitar mesmo vamos supor que vocês estejam vendo uma casa, já: “Olha, essa casa parece interessante. Mas, antes da gente fechar negócio, quando a gente for visitar essa casa, a gente vai passar alguns dias nessa cidade.” Pra ver o que a gente acha, pra dar uma volta, pra pra ver a vibe, porque tem determinadas coisas que não têm como explicar. Ou você tá no lugar e sente, ou você não sente, não é verdade.
É. É. É é é, eu acho que essa ideia eu gostei muito, porque é ah, um ponto que me deixa, assim, um pouco paralisada é porque são muitas opções de muitas cidadezinhas, muitos lugarzinhos legais ali que a gente gosta. E, de repente, a gente passando u um tempinho em cada lugar, eh, ajudaria a gente poder tomar essa decisão melhor.
Então Sim. Uhum. Ah, com certeza.
Eu gostei disso, eu gostei dessa ideia.
Uhum, com certeza d vai ajudar. E que bom que vocês estão dispostos a mudarem a rotina, conhecerem pessoas novas, irem para um lugar novo. Vai fazer toda a diferença na adaptação de vocês onde quer que seja.
É.